Eh bien, j'ai j'essaie d'être, heu, v vraie ou en tout tout cas, heu, j'essaie de de plus en plus, heu, me rapprocher de de qui je suis, c'est-à-dire, heu, d'être authentique, oui, de de faire, heu, des choix qui sont plutôt dictés par l'instinct, par le cœur, heu, voilà, j'essaie vraiment d'avancer sur le chemin du cœur, même professionnellement, mais en tout cas d'être alignée à mes valeurs et de, heu, faire ce que j'aime dans la vie, enfin, vraiment j'essaye de, hem, ouais, d'être honnête envers moi et envers les autres. Mmh.
Authentique, en en fait? Ouais. OK. De faire des choses qui te plaisent réellement et et ce que tu as réellement envie de faire, heu, au plus profond de toi, quoi?
Exactement exactement et l'authenticité c'est ça, d'être d'être honnête, heu, dans ce que je fais et avec qui je suis et j'essaie, hein, parce que bien sûr c'est un perpétuel, heu, cheminement.
Ouais, ç ça a été, heu, peut-être, heu, je sais pas, en tout cas, si maintenant tu l'es vraiment à 100 % mais je suis sûr que ça a pas toujours été comme ça et heu, ça ça a dû être un chemin, heu, difficile, heu, d'être arrivé, heu, à ce stade-là?
Exact. Bah, ce oui, parce que c'est pas comme tu dis, c'est beaucoup de remise en question, c'est, heu, c'est aussi des éloignements amicaux, c'est, heu heu, ouais, c'est c'est c'est des des moments de solitude, heu, parce que finalement aussi, heu, quand tu es un peu, heu, à faire des choix plutôt, heu heu, instinctifs ou des jobs qui ont du sens, ouais, bah, la tout ce qui est famille, entourage, heu, des fois, ils soit ils valident pas, soit ils soutiennent pas, donc heu, en fait, il y a plein de moments de solitude aussi.
Ouais. Ouais, pour soi-même, heu Et ils comprennent pas forcément, ouais. Et du coup, toi, ça t'es arrivé de mettre peut-être des gens de côté, heu heu, parce que, heu, justement, ils étaient pas, heu, d'accord avec la personne que tu étais en train de devenir?